Quindi è stata un po' precursore questo film di poi, ehm, un tema che magari poi viene approfondito in casa, mh?
E approfondita in casa, ma soprattutto io, mh, lo capisco. Io sono stata molto fortunata anche a livello scolastico, perché l'abbiamo approfondita anche tanto a scuola.
Mh-mh. E quindi cosa ti ha fatto vedere questo film in modo diverso dopo la visione, mh?
Intanto, ehm, tutto quello che girava dietro al mondo della droga, per quanto fosse, ehm, o edulcorato dalla questione cinematografica ehm, ripeto, io sono mo stata molto fortunata come famiglia, ma dopo che io sono andata a casa e ho raccontato a mia mamma, mhmm, la professoressa ci ha fatto vedere noi ragazzi dello Zoo di Berlino, ehm, lei, mi ha raccontato, essendo mia mamma, ehm, del '64
Mh, mh-mh. Mh-mh. Ah-ah. Quindi ha vissuto in prima persona, ehm, il boom, uhm, da giovane degli anni '80 in Italia de dell'eroina e delle problematiche legate proprio a una droga sconosciuta, mh, e devastante mh.
quindi ha vissuto Esattamente. Esattamente, esattamen Esattamente, quindi nella mia fortuna io ho avuto l anche un un impatto con i racconti reali. Non che Noi ragazzi dello zoo di Berlino, non lo fosse, perché sappiamo perfettamente essere tratto da una storia vera
Mh-mh. No, però stai parlando proprio di testimonianze, stai parlando mh?
ma la testimonianza reale del dire: "Sì effettivamente era così". Tra l'altro 2 testimonianze totalmente divergenti tra loro, quella di mia mamma e quella di mio papà. La differenza dell'essere una cresciuta in città, e uno cresciuto in campagna.
Mh. Capisco. Mh-mh.

Ah! Quindi sconvolgenti i primi 2 film che la prof vi ha presentato. <chuckles> Uhm
Sono spa E, in qualche modo, effettivamente, mi hanno hanno cambiato quella che era la la visione del mondo fino ad allora, non che fossimo cresciuti, per l'amor del cielo almeno, io parlo del mio caso, ehm, io sono sempre stata, ehm, cresciuta, fortunatamente, da genitori, ehm, senza grossi tabù.
Mh-mh, quindi magari, uhm, le tematiche avevate già affrontato in casa, non era qualcosa di così scioccante che, magari, una famiglia più conservatrice o anche più bigotta ehm, il figlio o la figlia potevano veramente rimanerne, ehm, scandalizzati, no? Mh. È capitato di vedere, ehm, questa reazione di di scandalo, negli occhi dei dei tuoi compagni e delle tue compagne? Sì, sì. <chuckles> Più di uno?! <chuckles>
Quindi Assolutamente sì. Esattamente, esattamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Poi confrontandoci uh! Assolutamente sì, poi confrontandoci, effettivamente, uhm, alcuni avevano la paura di andare a casa e di dirlo
Okay. Ah, addirittura! Mi stai raccontando proprio la sensazione che ha che ha uhm, anche di vergogna magari, di di condividere, perché era molto intima, era molto senza tabù uhm, capisco.
perché i genitori Un po' di vergogna, un po' Ma, soprattutto, ehm, nell'affrontare tematiche che, magari, alcuni genitori non avevano ancora deciso di affrontare con i figli, piuttosto che, ehm, argomenti che non avrebbero mai deciso di affrontare. Tralasciando la questione droga, noi ragazzi del dello zoo di Berlino
Di affrontare, eh. Quindi mi mi sorge questa domanda, se che magari non c'è stata qualche rivalsa o qualche critica, poi, dei genitori, verso la la la professoressa, mh? C'è stata.
C'è stata assolutamente, c'è stata, ehm, mi ricordo che alcuni genitori hanno, ehm, ehm, passami il termine, reclamato sulla modalità, avrebbero preferito che si chiedesse prima, se, uhm, i genitori erano d'accordo, che
Sì. Sì, è una sorta di consenso perché tocca dei temi molto scottanti in un'età ehm, un'età preadolescenziale o adolescenziale, che comunque, insomma, mhmm, forse non faceva parte del curriculum del francese, quindi, ehm, didatticamente magari, ecco, non era parte del di ciò, eh.
Di consenso, esattamente. La cosa molto bella, in realtà, è stata che la maggioranza dei genitori, invece, ha apprezzato molto.

Ah! Okay. Mh-mh.
Io credo che le nuove generazioni abbiano necessità di, ehm, scontrarsi molto di più con la realtà, anche con la realtà che è stata eh, perché ovviamente parliamo di un film ambientato negli anni 70, quindi
Mh. Sì, però la lealtà che magari che è stata in Italia, che può essere la realtà che c'è in altri paesi. <chuckles> Mhmm, esatto, esatto. E comunque l'evoluzione di un paese non è uguale a un altro, quindi eri in questa realtà degli anni '80 italiani, sotto il punto di vista dal punto di vista della droga lo puoi ritrovare magari come attualità in altri paesi, eh. E vorrei chiederti di questi top 3 della classifica, ce n'è magari un altro un po' differente che ti ha colpita in un altro modo? Mh.
Esattamente, cioè, parliamo di 50 anni fa comunque, se uno ci pensa stiamo parlando esattamente di 50 Esatto. Allora sì, c'è, ed è quel film che ha dato poi inizio alla mia a passione per quanto riguarda, intanto i film d'autore
Mh-mh. Okay. Mh-mh.
ehm, perché da quel film, che è Dracula di Bram Stoker, del 1992, che è un film di Coppola
Mh, mh. Tutt'altra cosa eh?
che è tutt'altra cosa, totalmente, ma ha segnato assolutame
È sempre un po' macabro comunque, eh? <chuckles>
Eh, io ammetto che con l'horror son sempre andata molto d'accordo.
<chuckles> Ah ecco! Sei un'amante di Halloween. <chuckles>
Assolutamente sì. Ma effettivamente da lì ha dato, ehm, ha dato l'inizio a quella che è stata la mia passione per i film d'autore, quindi, ehm, con registi parliamo di Coppola, parliamo di Kubrick, parliamo d Tim Burton piuttosto che
D'accordo. Mh-mh. Mh. Beh! Registi non da poco, eh! Mh.
Registi non da poco ed effettivamente io mi sono resa conto che, dal momento in cui ho visto, ehm, Dracula di Bram Stoker, ehm, è cambiata un po' la mia visione del cinema, nel senso che tuttora, che sono passati anni, perché io Dracula di Bram Stocker l'ho visto davvero da ragazzina.
Sì. In che senso? Mh.

Ah. Okay, mh.
E là sono fin dalla tenera età.
Mh, bene.
<smacks lips> Nel senso che son sempre stata, ehm, a avendo iniziato la mia, uhm, carriera da, uhm, osservatrice cinematografica coi film della Disney
Sì, mh-mh.
come tutti i bambini del resto, uhm, il cinema mi ha, ehm, in qualche modo sempre molto affascinata.
Mh. Eh, come tanti. <chuckles> Bene, mh.
Di conseguenza, ehm, non ce n'è forse uno solo di film che mi ha in qualche modo colpito, cambiata, ehm
Mh. C'è una vita intera dietro di ci di cinema e film. Mh.
C'è una vita intera di cinema, ma ci sono quei 2 o 3, ehm, <tsk> capisaldi della cinematografia che effettivamente, quando li ho visti, mi hanno un attimino forse il primo
Eh, ma parliamo di film visti al cinema o film visti comodamente a casa o un po' di tutto? Raccontami un po', mh. Come, dove, quando. <chuckles> Sì.
Allora, in realtà, in realtà il primo il primo che mi ha in qualche modo sconvolta, ehm, sconvolto l'esistenza e che di conseguenza penso che sia stato effettivamente il primo film che ha cambiato un attimino il mio modo di vedere le cose, ehm, l'ho visto a scuola.
Mh. Okay, mh-mh. Okay, quindi un bel punto di svolta è stato questo film. A scuola. Mh-mh.
Sì, anche perché quando ti dirò il titolo del film credo che rimarrai scioccata tanto quanto è rimasta scioccata mia madre quando sono arrivata a casa e gliel'ho detto. <sucks teeth> Ehm, infat
<chuckles> Okay. <chuckles> A scuola, età? Perché è la c ehm, 13 anni, okay, quindi parliamo delle scuole medie, mh?
<sighs> 13 anni. Parliamo delle scuole medie, quando ancora alle scuole medie si facevano 2 rientri a settimana.
Va bene. Bene, e quindi dai, sparalo, mh.

Sì.
Nell'insegnarci francese, era poco teorica e molto, molto, molto reale, quindi utilizzava tantissimi riferimenti a quella che era la vita la vita reale. Ehm, quando io facevo le scuole medie e parliamo ormai della bellezza di 26 anni fa, 25, 26 anni fa ehm, erano primi tempi, chi quelli della mia generazione lo sanno ehm, quando cominciavano a uscire le giornate mondiali dedicate a qualcosa. Quelli la que in quegli anni era cominciata ehm, era uscita tramite
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. Tu stai dicendo tipo il giorno della pace, il giorno del ehm, dell'ambiente. Okay. E questa questa ricorrenza qual' era che che combaciava con il film? Primo dicembre.
Esattamente. Esattamente. È stato il primo di dicembre. Il primo di dicembre era l è tuttora la giornata mondiale contro l'AIDS.
Eh, stavo infatti, ehm, chiedendoti se era qualcosa legato appunto alle droghe, a oppure a oppure ve l'AIDS, non è solo droga, ehm, però, era negli anni 80 un gran problema anche legato a quello. Mh-mh.
Esatto. Un grandissimo problema. Quindi allacciandosi a quello, essendo una una persona molto, molto, molto, attuale, per l'epoca, ha deciso che eravamo pronti ad affrontare il tema <chuckles> facendoci guardare a un rientro "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" e al secondo rientro "Trainspotting".
Sì. Mh-mh. <chuckles> Mh-mh.